Kalau untuk teman kerja dan teman, eee, apa, teman sekolah Eee, berbeda sih kalau teman kerja iya jarang banget, eee, apa namanya, ngobrol gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk, eee, teman kuliah, iya masih itu mah. Soalnya kan kalau teman kerja itu ya, sama kayak Masnya ya, eee, apa, ngobrolnya lewat chat gitu kayaknya, soalnya enggak bisa juga ke kantor. Kantornya di mana, kita nggak tahu, gitu kan. Heeh, iya sih jadi ya, sedikit ini ya, eee, Mas, anti sosial ya jadinya.
Mhm mhm. Mhm mhm. Hmm mhm. Mhm mhm. Iya iya iya, heeh heeh. Mhm mhm, ini terus sih, iya. Mungkin bukan ah, bukan anti sosial mungkin memang karena memang ke tidak ada kesempatan aja kali ya? <chuckles> Heeh heeh.
<chuckles> Oh bukan ya, oh iya benar, bisa lah, oh oke oke. Nah Heeh, mengerti. Tapi Masnya gimana nih, e kalau misalnya kerja dari rumah? Mhm.
Mhm, kalau Heeh, kalau misalnya sama teman-teman saya emang jadi terbatas gitu sih, karena emang, eee, kita cuman lewat chat doang terus, mmm, apa
Mhm. Mhm.
Mmm, video call iya, tapi mungkin lewat, eee, Zoom doang gitu pas emang, pas meeting gitu. Jadinya cuman, ya gitu aja kayak terisolasi gitu kitanya. Ah iya. Iya terisolasi, mhm, betul betul, heeh. Nah kalau misalnya, eee, Mbak
Mau di Mhm, mhm mhm. Oh balik lagi kayak ke masa pandemi ya, Kak? Eh iya Mas, mhm. Mhm.
Apa, eee, menurut Mbak tuh kerja dari rumah tuh cocok untuk semua jenis pekerjaan atau enggak sih?
Wah, iya enggak sih Mas, enggak mungkin sih, Mas. Soalnya, eee, mungkin ya, iya misalnya ya nih, kerja untuk menjadi dokter, enggak mungkin juga ya kita, eee, misalnya apalagi dokter spesialis, itu kan, pengoperasiannya nggak mungkin lewat jarak jauh dong, belum ada, teknologinya. Atau misalnya, eee, kuli bangunan, kuli bangunan juga bangun rumah j jauh gitu ya, iya, eee, jadi enggak semuanya sih, eee, bisa kerja jarak jauh, gitu. Mungkin hanya yang berhubungan, e dengan teknologi ya Mas, berarti ya.
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya iya iya. Mhm. Mhm.